Khả năng là cứ hồi cấp 3 là cứ ngồi cạnh đứa nào là thân với đứa đấy hay sao ấy? <chuckles> Kiểu khó giải thích. <chuckles> Ừ.
À, à, à, <laughs> tiếp xúc, đúng không? Kiểu mưa dầm thấm lâu, tiếp xúc ngày này qua ngày khác thế là thành bạn thân thôi. <laughs>
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ấy, kiểu như thế ấy. Đấy.
Ừm. Rất là hay! Ồ, thế thì không biết là trong cái quá trình mà bạn, ừm, học cùng với cả bạn đấy từ cái hồi cấp 3, đúng không? Cho đến tận bây giờ thì là có cái kỷ niệm nào mà gắn liền với tình bạn của hai người mà đối với bạn đó là đặc biệt nhất không?
Ừm, ừm. <chuckles> Chắc là, kiểu như là, ờ, mình thì, ờ, có hồi lớp, a, 12 thì là mình có thích một bạn nam trong lớp, thế nhưng mà cái bạn nam kia lại lại t yêu cái bạn kia, tôi không <laughs>
Ừ. Ừ! <chuckles> Á, trời ơi! Lại còn lại còn éo le như thế nữa, lại còn tình tay ba nữa. <laughs>
Ừ! Ôi giời ơi! Rõ ràng là thân với nhau như kiểu toàn gọi nhau là chị em, chị em đấy, toàn, kiểu, chị chị em em đấy. Thế xong cuối cùng là mình thích cái bạn con trai kia lắm, mình thích bạn bạn nam kia, bạn hát hay mà, mình thích bạn ấy. Xong rồi m là mình cũng thể hiện công khai là mình thích cái bạn đó rồi. Thế thế nhưng mà thế xong là hai đứa nó công khai hai đứa chúng nó yêu nhau. <laughs>
Ừ. <chuckles> Ừm. Nhưng mà bạn ấy lại thích bạn thân của bạn. Ừ! <laughs> Ôi, trời ơi! Thế thì lúc đấy bạn cảm thấy như thế nào? Có bị, kiểu, sụp đổ không, thế giới sụp đổ, xong rồi trái tim tan vỡ không?
Trong lớp chỉ biết cười thôi, không biết làm gì, xong là mình bảo là "thôi nhá", xong rồi mình cứ tuần bên xong thì sau đấy thì mình cũng rút lui thôi, xong mình cũng sẽ, kiểu như là, trêu ấy, mình cũng bảo chứ, à, "Thôi, em cướp của chị" rồi các thứ, các thứ, kiểu như thế. <chuckles>
À! <laughs> Ừm. Ừm! À. <chuckles> Ồ, thế thì chứng tỏ là bạn cũng là một cái người rất là rộng lượng đấy, bởi vì là có đôi khi ấy, những cái tình bạn giữa các cặp bạn thân là có thể hoàn toàn là tan vỡ, bởi vì là có một, ừm, cái người người ta xen vào giữa như thế ấy, mà, kiểu, cùng là cái đối tượng yêu đương của cả hai ấy. Ừ, thế thì cái việc mà bạn vượt qua được này, bạn lùi lại phía sau và bạn nhường cái người đó cho bạn của mình ấy, thì mình thấy là bạn cũng là một cái người mà rất là rộng rãi và rất là háo phỏng với bạn bè đấy.
Ừ. <chuckles> Tại vì bạn kia bạn có thích mình đâu mà mình cố chấp cơ chứ. <laughs>
À. <laughs> Ừ, nhưng mà, kiểu, lúc đấy là cũng còn bé, đúng không? Còn rất là trẻ, mới mới học lớp 12 thì thực ra là cái tâm lý của các bạn tuổi dậy thì lúc đấy là cũng chưa hoàn thiện, nên là cũng có rất là nhiều bạn có thể là, ờ, sẽ phát triển cái tư duy ừ, kiểu, x theo một cái hướng mà nó tiêu cực một chút ấy, nhưng mà với bạn thì lại hoàn toàn ngược lại. <chuckles>
Ừm, ừm. Ừ. Đúng rồi. Xấu tính ấy, đúng không? Kiểu ích kỷ. Ừm, không, mình thì mình đơn giản lắm, mình, kiểu, cứ thích thì, ờ, mình cũng, ơ, nói là là là mình tức là cả lớp là biết là mình thích cái đứa kia luôn ấy, chứ không phải là không đâu, nhưng mà, ờ, xong rồi thằng ấy nó cũng nó cũng, kiểu, nó thể hiện luôn l là là nó không thích mình. Đúng kiểu <laughs>
Ừm. <chuckles> Ừm.